أكيد، أكيد، بس أنا شايفة إنه ممكن يبقى في شوية مرونة في الحتّة دي، ليه بقى؟ يعني هتلاقي إنه عدد ساعات المشتركة ممكن تبقى ساعتين أو 3 اللي هو في اجتماعات، أو في كلام مع زمايلِك أو كده، أو تاسكات أنتم محتاجين تعملوها سوا، دي الساعات اللي أنتِ المفروض تبقى ملتزمة إن أنتِ بتخلّصيها في وقت معين، بس بقية المهام اللي أنتِ بتعمليها لوحدِك على اللابتوب بتاعِك في البيت، مش محتاجة أوي إن أنتِ تبقي ال8 ساعات قاعداهم قدّام آه، بالضبط، بالضبط.
اهم. آه. اهم. أوكي. أها. ملتزمة أوي بالوقت آه، طب ويعني أنتِ شايفة أصلًا إش إن الشركات مفروض تغيّر الحتّة ديّة؟ إن هُم ما يبقاش كمان عن بُعد و
أنا حاسّة إن هُم already يعني حاسّة إن في شركات already غيّرت الموضوع ده، يعني آمم حاسّة إن هُم بدأوا already إن إنه يحسّوا إن الناس، ما دام أنا ملتزمة وباخلّص الحاجات اللي ورايا، فمش هيدقّق ورايا أوي أنا اشتغلت آآ من 8:00 ص ل لأربعة، والّا أنا اشتغلت من 09:00، المهم
اهم. آه. إمم، ما فرقتش مادام أنتِ عملتِ شغلِك، خلصتيه، اهم.
بالضبط، عملت الساعات اللي مطلوبة مني كلّ يوم، عملت ال المهام اللي مطلوبة مني كلّ يوم. فبالنسبة له ده أعتقد بيبقى كفاية في أوقات كتيرة جدًا، إلا طبعًا لو هُم عندهم سبب مقنع يعني يخلّيكِ تشتغلي ال8 ساعات المحدّدة دي، دي حاجة تانية يعني. بس أعتقد معظم الشركات اللي بتشغّل ع عن بُعد، آآ بيبقى عندها الflexibility دي، إبز إلا لو أنتِ مثلًا هتشتغلي شيفت معيّن customer service أو call center
آه. اهم. آه، إمم. آه أكيد. إمم، يعني حاجة حاجة لازم بالساعات بتاعتها، لازم في المواعيد دي، اهم.
بالضبط، أنتِ قاعدة بتعملي مكالمات أو قاعدة بت بتردّي على عملا، فبالنسبة لهم أنتِ واخدة الشيفت ده، آآ فأنتِ هتردي وال الساعات دي
آه.
غير كده أنا شايفة إن الموضوع بيبقى مرن، إمم.
اهم، طب خلّيني أسألِك حاجة تاني، آآ كان في دراسة بتقول إنه في دوَل يعني جرّبت إنهم يعملوا الأسبوع 4 أيام، بدل 5 أيام شغل، هل أنتِ بقى ت هل أنتِ تفتكري آه إن أنتِ مثلًا ممكن تحبي حاجة زي كده، أيًا كان هي بقى عن بُعد أو في المكتب؟ يعني حتّى لو مثلًا في المكتب بس مثلًا 4 أيام بس في اليوم؟
آه. حلو أوي. <chuckles> امم. بُصّي أنا سمعت برضو إن إن البلاد اللي هتعمل كده هتزوّد عدد ساعات اليوم، كشغل يعني مش هيبقوا 8 ساعات، هيزوّدوها، فأنا بالنسبة لي ده صعب شوية خاصّةً مع طفلة، بس حاسّة إنه في ناس كتيرة جدًا ممكن يناسبها الموضوع ده، يعني مثلًا آآ جوزي لو هيشتغل عدد ساعات أطول بس هينزل أيام أقل يعني أنا شايفة إن هو هيفضّل ده جدًا، آآ أنا كمان يعني لو مش عندي طفلة المفروض إن أنا أشوفها وأهتم بيها كلّ يوم، آآ
اهم، آه. آه. اهم. آه، أوكي. اهم، هتفضّلي إن أيام الإجازة نفْسها أو الweekend زي ما إحنا بنقول تزيد. أوكي، طيب و ومثلًا لو أنتِ كده ب إحنا عايشين في عالم مثالي، وأنتِ بتتخيّلي جدولِك المثالي، هيبقى عامل إزاي؟ وهل مثلًا هيبقى عندِك حاجات عايزة الشركات تبدأ تطبّقها؟
بالضبط، بالضبط، بالضبط، بالضبط. إمم.